Olha, às vezes só quando eu estou realmente muito cansada. Senão, eu tento ali, segurar meu dia e aí, à noite, eu tento dormir mais cedo.
Uhum. Atrapalha seu sono, se você der uma cochiladinha de 1 hora à tarde, assim, ou não muito?
Não, não muito.
É, porque, assim, poderia ser uma possibilidade. Você pode te eh, ir lá e testar por alguns dias sem o compromisso de fazer uma uma assinatura, um plano por um muito tempo? Como como que é isso? Você pode ir para classes individuais ou só para 1 mês?
Sim. Exato. Assim, eu posso pagar as aulas individuais, mas, se por exemplo, eu fechar um plano mensal ou um pacote com o número certo de aulas, acaba saindo mais barato, né, o preço de cada aula.
Hum. Uhum. Tá. Mais barato. Claro, claro. Bom, mas olha, nesse momento, talvez seja interessante você testar o quanto isso vai, de fato, eh, funcionar pra você ou não, né. Então, um talvez uma sugestão seja a seguinte: como você realmente fica cansada na semana, precisa dormir um pouquinho mais e tudo mais, tentar fazer 2 aulas por mês, no de manhã mesmo, no sábado. E aí esse é um dia que você já sabe que você vai ter que tirar uma cochiladinha à tarde, que você vai precisar de um momento ali, pra se recuperar depois da aula. O que provavelmente vai ser até gostoso, né, depois, depois de se exercitar, tomar um banho quente, comer uma comidinha e tirar um cochilo no sofá não é tão mal, né.
Hum. É verdade. Uhum. Sim. Uhum. É verdade. Sim. Nossa, é verdade, e soa até bem esse cochilo. <laughs>
<laughs> Pois é. E aí, eh, aí eu sugeriria que você faça aí no s isso no sábado porque aí se você estiver cansado, você ainda tem o domingo pra dar uma recuperada, né.
Hum, é verdade. No Brasil, eu até treinava sempre finais de semana. Mas eu não sei, eu já estava ali acostumada, e eu também tinha o meu pai que me levava sempre de carro, já aqui eu tenho que ver transporte, né, e tudo mais.
Poderia ser um Hum. Uhum. Certo. Uhum. É muito cedo a aula?
Aí parece que Hum?
É muito cedo a aula de final de semana? Como é que é?
Olha, eu não cheguei a perguntar o horário direito e o eh, o professor só tinha me falado que era na parte da manhã. Então, assim, acredito que o mais tarde seja por volta de umas 11h.
Uhum. Certo. É, foi o que eu imaginei, que talvez a última aula seja às 10h ou às 11h, né. Muitos lugares que estão abertos de final de semana para exercício têm realmente uma uma agenda um pouco mais aberta. Geralmente começa cedo, umas 7h, por aí, e eles tentam terminar perto do horário do almoço, né. E de quanto tempo é a tua aula?
Sim. Sim, é verdade. Uhum.